Olha, estou com uma situação aqui, eu queria muito a sua ajuda para você me aconselhar. Eu comecei a ir na academia, né, mas eu tenho uma certa insegurança, porque eu fico meio perdida, eu olho ali, aquelas pessoas geralmente tem gente de duplinha, ou tem gente sozinha, mas parece que todo mundo sabe o que fazer, todo mundo sabe que aparelho que vai, o que que cada aparelho faz, e às vezes eu me sinto meio perdida. Se tem uma pessoa boazinha ali, com a cara legal, eh, até que eu peço ajuda de um coisa ou outra, mas geralmente eu faço 3 exercícios que eu sei fazer, e vou para esteira. <chuckles> Você pode me ajudar? <chuckles>
Certo. Aham. Hum. Hum. Hum, sei. Aham. Sei. Uhum. <laughs> Na dúvida vai para o cardio, né. <laughs>
Exatamente.
Olha, é o seguinte, essa ansiedade que você sente, ela é completamente normal com os iniciantes, tá. As pessoas têm mania de achar que todo mundo na academia é profissional, que todo mundo ali é bodybuilder, que todo mundo sabe o que está fazendo, mas isso não é verdade, pode ficar em paz.
Aham. Uhum. Ou que está todo mundo me olhando, também. <chuckles>
Então, às vezes dá essa impressão, tá, mas cada pessoa está, hã, focada no seu próprio treino.
Sim. Certo.
Não não é que a pessoa tá ali te olhando, às vezes você cruzou o olhar com ela por acaso, mas a pessoa que treina de verdade, ela não está preocupada em ficar olhando o treino dos outros, isso eu posso te garantir, tá bom.
Uhum. Aham. Ela está focada ali, no treino dela. Uhum. E não no meu, porque às vezes, sabe, eu não tenho aquele, eh, corpo, né, aquele shape de quem é treina ei treina mesmo, é uma Graciane Barbosa, e aí eu falo: "Ai gente, estão me olhando aqui, que que eu parece um patinho feio, ou não".
Uhum. Sim. En Exato. Sei. Uhum. Uhum. <chuckles> <chuckles> Uhum, entendo. Olha, se você sente essa ansiedade, é normal, tá bom, isso acontece muito com os iniciantes. Se você sente muita insegurança de começar a puxar peso, você pode começar com o cardio, tá, você pode fazer uma esteira, um elíptico, uma bike. Esses 3 exercícios são ótimos, ninguém vai te olhar, ninguém vai julgar. Você pode botar uma seriezinha, um podcast, ir escutando. Você pode, né, mexer no celular, você pode fazer o que você quiser, contanto que seja
Tá. Sim. Olha. Eu nunca tinha parado para pensar nisso, de colocar um podcast ou uma série. Eu sempre estou ouvindo só música.
Sim.